Vẫn còn nha. Ừm, đến tận bây giờ thì vẫn còn, và bố mình vẫn, kiểu, thường xuyên về nhà nhiều hơn vào những ngày Tết. Và sau đó là cả nhà đông đủ người, xong lên pháo hoa xem, gọi điện về cho ông bà đồ các kiểu, vẫn như cũ.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, nói chung là cũng trộm vía ha. Gia đình mình cũng duy trì được, gọi là, cái cái truyền thống tốt đẹp của mình, ờ, hết năm này tới năm khác á. À, nhắc về cái truyền thống thì mình thấy là trong Tết á, cũng có khá là nhiều cái điều kiêng kị. Thì không biết là từ lúc mà mình dọn vào cái ngôi nhà mới á, thì mình có kiêng kị cái điều gì mà không được làm trong năm mới hông?
Ừm. Ừm. Đấy. Ừm hưm. Ừm. Có nha, cũng có nhiều. Ví dụ như là vì nhà mình thì, kiểu như là, cũng không có thường xuyên là, kiểu, mở cửa lắm, nhưng mà cái ngày Tết thì phải phải phải mở phải mở để, giống như kiểu, để đón lộc nè, hay là, kiểu như là, cũng kiêng quét nhà nha. Hồi đó là nhà mình <chuckles> cái này là đặc biệt là phải kiêng quét nhà. Nhưng mà từ hồi mà, kiểu, về nhà mới thì mẹ mình có vẻ là kiêng hơn chứ, hồi hồi ở nhà cũ thì mẹ mình vẫn quét nha, mình không hiểu tại sao. Nhưng mà <chuckles> chắc là về nhà mới cái mẹ mình sẽ kiêng hơn á, mẹ mình cũng không quét, để hết 3 mùng mẹ mình bắt đầu mới quét.
À. Phải mở cửa, đúng hông? À. Ừm, đúng rồi, kiêng quét nhà nha, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, phải cẩn thận chứ, ừm, phải cẩn thận chứ. Ừm. Ừm. Vậy thì bạn có nhớ là cái cái cái, ơ, cái năm đó là ai xông đất nhà mình hông ta?
Ừm hứm. Ờ, năm đó là nhà mình có đi xem. Thì lúc đó là trộm vía sao là em của em em em em em trai út của mình á, thì lại hợp tuổi bố mình. Thế là bé nó cứ xông nhà luôn, thì như là hầu như là năm nào cũng là bé xông nhà cho nhà hết.
Ồ. Ừm. Trời ơi, của nhà xài được quá. Ừm. <laughs> Vậy cũng cũng cũng tiện quá hén. À, vậy thì là, ờ, một cái dịp Tết thật sự rất là đáng nhớ khi mà có có nhà của mình rồi, thậm chí là có những cái ước mơ mà sau sau một thời gian dài mới đạt được á. Thì, ờ, hông biết là, ừm, cái cảm giác mà mình đón cái Tết năm đó đó, thì bạn có cảm thấy là nó khác biệt với lại những cái năm khác hông? Mặc dù là Tết năm nào mình nghĩ là nó cũng sẽ vui, nhưng mà năm đó chắc là nó có một cái gì nó thật sự đặc biệt với bạn, đúng hông?
Thi Đó, của nhà hết. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừm.